Io col fattore che vivo all'estero per esempio per me molte volte non è semplice, è qualcosa che devo organizzare, ehm, il fattore di dover comprare voli e tutto per poter stare con la mia famiglia, però appunto, ogni anno cerco di farlo perché ha un significato particolare per tutti, è qualcosa che ci unisce, crea delle memorie, dei ricordi insieme, soprattutto ora che abbiamo <smacks lips> dei un bimbo piccolo in casa, un nipote, quindi anche per lui sentire proprio il senso della famiglia.
Ah, okay. Eh, eh. Difficile. Mh. Eh. Ah, mh-mh. Che hai fatto? Esatto. Eh. Sono esatto, sono importantissimi per lui, sono cose che ti posso dire si porterà porterà per la vita, poi io mo non so di dove sei, quindi non so quali, ehm, sono poi i tipici festeggiamenti che voi fate nel nel vostro paese quindi, ehm, cioè nel senso però comunque qua dove sto dove stiamo noi comunque cioè si fanno i cenoni 20, 30 persone, cioè d dove si riunisce la famiglia, ehm, nipoti contro nipoti quindi comunque anche per loro che soprattutto quando sono piccoli sono poi memorie che si porteranno proprio per per la vita, sono esperienze proprio che poi possono formare proprio per per la vita, cioè nel senso di avere proprio, ehm, un legame importante proprio per cioè per per la vita, cioè nel senso che poi proprio di crescita pe personale -personale proprio.
Certo. Mh-mh. Mh, beh. Chiaro. Certamente. Mh. Sì, sì, sono d'accordo. Per me comunque oltre al fattore proprio di creare dei ricordi, momenti speciali, celebrazioni speciali che possono anche un po' cambiare da paese a paese, noi essendo italiani e tu poi napoletano sicuramente, ehm, proprio fa parte dell'identità culturale del popolo, però anche il fattore proprio giornaliero, ehm, di stare insieme, di mangiare insieme, aver la possibilità di condividere questo momento soprattutto in una società che va sempre più veloce, no, ehm, perché io vedo per esempio avendo vissuto <clicks tongue> in paesi più nordici, che a loro proprio non interessa stare insieme a mangiare, ehm, però è una pausa nella giornata per appunto approfittare della compagnia dell'altro, per fare un intercambio di domande, per passare del tempo insieme, no?
<whistles> Mh. Esatto, esatto. Sì. No, no, no, è vero, è vero. Vero, vero. È vero. Va bene. Eh, diciamo che forse dipende anche un po' dalla dalla cultura, cioè lo so non so se ti è mai capitato di sentire che qui a Napoli, che quando dici: "Andiamoci a prendere un caffè" è per dire è per dire un se è per dire: "Ti voglio bene," non è per il caffè in sé per sé, è per è per stare per stare insieme, per condividere per condividere un momento, per prendersi quei 5 minuti di pausa dal dalla frenesia come dicevi tu del dai ritmi veloci che ormai la società ci impone, il fatto di fermarsi e dire andiamoci a prendere il caffè è per dire: "Guarda sto staccando cioè mo non voglio sapere nulla." Questi 5 minuti li dedico alla persona con cui mi trovo di fronte per dire: "Guarda ti voglio bene facciamo questa ehm, uhm, cioè chiacchieriamo in questa in questo senso qua." È anche poi in modo poi di evadere eh, di evadere cioè nel senso dalla dalla routine giornaliera, dalla monotonia del della giornata che s cioè alcune volte sembra poi sempre sempre uguali.
Eh sì, sicuramente. <chuckles> Sì. Chiaro. Eh sì. E certo. Mh. Mh-mh. Ha senso Certo.